जी, जी। माफ कीजिए दोस्त आपकी ना आवाज़ थोड़ा मैं सुन नहीं पा रहा हूँ बीच-बीच में अ अ, बीच-बीच में अटक रही है अब आपकी आवाज़।
कहते ना इतना अच्छा। हाँ जी, अभी सही है?
हाँ, फ उसमें अ, उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं आपकी आवाज़ के अंदर।
अच्छा, अच्छा। नहीं, मैंने देख तो हाँ जैसे अरिजीत सिंह वगैरह के जो कॉन्सर्ट हो कहीं तो अ, मैं जाना
जी। जी, जी। हाँ।
एक जो विदेशी है अमिनम अ, तो उनका मैं बोलूँगा क्या शौकीन है। हाँ, मगर
जी। हाँ। <chuckles> जी, जी।
है बिल्कुल, जो
अ, जी। ए चलिए एक एक आपसे प्रश्न मैं रखना चाहूँगा कि देखिए अपन जो हम लोग जो बात कर रहे हैं तो लाइव कॉन्सर्ट की बात कर रहे हैं आज कि ल हमें अपने आँखों के सामने होता हुआ चाहिए। और अगर उसी तरह से अगर ऑनलाइन कॉन्सर्ट की बात करें। जैसे अगर अ, मानिए आईपीएल देख रहे हैं हम टीवी पर या फ़िर कोई म्यूज़िक्स अवॉर्ड सेरेमनी देख रहे हैं किसी हॉटस्टार के ऊपर। तो उसमें आपको क्या लगता है कि फ़र्क कितना फ़र्क होता है और किस तरह से आप उसमें भागीदारी निभा सकते हैं?
बिल्कुल। हुँ। तो देखिए, होता है कि ऐसी चीज़ों को जब देखते हैं, होता है आपके आस-पास का माहौल वैसा ना हो। वो ऊर्जा भी इतनी अ, आ नहीं पाती है। लेकिन जैसे आप जैसे एकदम आईपीएल मैच की बात करें। जब आप भरे स्टेडियम में जाते हो तो वहाँ पर जो अ, लोगों के जो उत्साह होता है वो बड़े देखने लायक होता है, और कहीं न कहीं वो उत्साह जो है आपके अंदर भी जो है आ जाता है। जी, जी, आपकी क्या राय है इस बारे में?
जी। जी, जी। अ, जी, जी। हाँ। जी, जी। जी। जी। हाँ। देखिए मैंने जैसे कहा कि रेस्टोरेंट्स में देखा है आईपीएल मैच चलते हुए और लोग काफ़ी अ, खाना खाते हुए भी उसमें काफ़ी घुल-मिल जाते हैं। मैच देखते हुए चीयर करते हैं उनके लिए अपनी उनकी फे अगर पसिंदद पसंदीदा टीम अगर जीत रही होती है या कोई अच्छा शॉट खेला जाता है। और इसी तरह से मैंने अ, कुछ होटल्स में मैंने देखा है कि अगर लाइव म्यूज़िक सेरेमनी कहीं पर हो रही है, अवॉर्ड सेरेमनी हो रही है। जैसे आईफा अवॉर्ड्स तो वो उसका सीधा प्रसारण अ अ, जिसे कहते हैं ना वो अ, प्रॉजेक्टर लगा के या किसी बड़ी स्क स्क्रीन पर वो ज़रूर मैंने देखा है होते हुए। और जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे मिस वर्ल्ड कम्पटीशन मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता अभी भारत में हो रही है हैदराबाद के अंदर। तो उनकी भी काफ़ी लाइव प्रसारण चालू है और खासकर होटल्स में बड़े होटल्स में। तो वो मैंने देखा अभी मैं कुछ ही दिनों पहले हैदराबाद जा के आया तो होटल में रुका था, तो वहाँ मैंने देखा कि लाइव प्रसारण होता हुआ और लोग उसको जॉइन कर रहे हैं मतलब देखते हैं अच्छे से। जी।
जी, जी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। जी, जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा।

जी, मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह काफ़ी अच्छे गाने गाते हैं, तो मुझे लगता है शायद कभी ना कभी उनके गानों को मैं सुनना चाहूँगा और अगर विदेशी कलाकार की बात करें, तो शायद दुआ लिपा आज काफ़ी बड़ी कलाकार हैं और लेडी गागा का नाम सुना है मैंने। कभी गाने तो नहीं सुनता मैं लेक़िन लेडी गागा के, लेक़िन शायद उनको मैं अ, जाना चाहूँ। और अगर कभी मौका मिले तो विदेश में अगर मेरा कभी रहा जाना हुआ और वहाँ पर अगर कोई ख़ास कलाकार आ रहे हो, तो शायद मैं ज़रूर जाऊँगा।
जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। हाँ जी। जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। जी, जी, जी, बिल्कुल सही बात अ, सही कहा आपने। और जैसे अगर मैं अ, कहूँ तो अ, अगर जैसे भारत में देखा जाए तो बहुत ही अच्छे-अच्छे हैं, है ना, जैसे अरिजीत सिंह जी।
जी। हाँ। जी। हाँ।